Kilalanin ang sarili.
Mhm.
Pwede din.
Oo. Pwede din, kilalanin din yung sari yung 'yon yung magiging karelasyon mo, kasi yun yung ma isa sa mga mahalaga eh, hindi lang dahil porket nakilala mo lang sa internet ay <chuckles> or sa social media, oo, 'wag 'wag magpakuha sa mga sweet <chuckles> ano.
<chuckles> Gusto mo na agad. Al da kayo. Oo, tama. Tama 'yon.
Ah, kailangang mm, kailangan na Yon, kilalanin mo muna siya nang mabuti. Mm.
Mm, tama.

At least, eh
Mm.
kwan kwan. <chuckles>
Mm. Oh, parang at least a mm. Kaya mo ng i-handle, gano'n.
Alam mo na ang gagawin mo. Oo.
Mm. <sniffs> Oh, third na nga. Sa third na tayo, ah, ano 'to? Ano ang mga hakbang na, ah, maaari mong gawin upang masiguro na handa ka na sa emosyonal na aspeto ng isang seryosong relasyon? <laughs> Ah.
Sa 3rd na? <chuckles> Ang bilis, ah. <chuckles> Ayan madali. <chuckles> Ano ang mga hakbang na maaari mong gawin upang masiguro na handa ka na sa emosyonal na aspeto?
<exhales>